Alors moi en ce moment, je suis pas mal sur l'in l'intelligence artificielle, tu sais, je m'intéresse beaucoup à ce genre de technologie. Est-ce que, heu, est-ce que toi aussi tu tu étais dans le même cas et qu'est-ce qui te plaît le plus, en fait, dans ce dans ce gadget-là?
Ah moi aussi. Ah moi aussi, heu, je suis, heu, particulièrement l'actualité sur l'intelligence artificielle et heu, surtout que c'est un sujet qui, heu, évolue en permanence et, heu, et je trouve que c'est relativement pratique et effectivement aujourd'hui j'ai du mal, heu, j'ai du mal à m à m'en passer. Toi, tu t'en sers, heu, au quotidien?
Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai.